Anladım, hani, belki ya bilmiyorum çok fazla insanlarla d yani sosyal ilişkilerim gerçekten iyidir. Hani, eee, birisiyle d yeni tanı eee, ya bi bir herhangi birisiyle yeni bir tanışma ya da ne bileyim tanıştıktan sonra o ilişkinin sürdürülebilirliği konusunda gerçekten iyiyimdir. Hem bu s şeyde dönemde de yeni insanlarla tanışmak, eee, i i iyi gelmişti. Hani, o okul ortamında gerçekten, eee, başka düşünen insanları görmek ya da e gerç hani, bilmiyorum kaliteli insanlardı bir de şey de değil, eee, gerçekten düşünceleri değerli benim açımdan. E böyle insanlarla tanışmak biraz bana iyi geldi, eee, ama, hani, şu son zamanlarda çok bununla ilgili bir girişimde de bulunmuyorum ya da, eee, işte, yeni tanıştığım o insanlarla herhangi bir şekilde iletişim kurmuyorum ya da, eee, iletişim kurduğum insanlarla tekrar tekrar iletişim kurmuyorum. Ha, bunlar iyi gelmişti ama hani, bu döneme baktığımda, eee, beni gayet iyi hissettirmişti.
Harika. Hı hı. Evet. Tamam. Tamamdır. O zaman şu an sana iyi hissettirecek bir şey var mı sence hayatında? Yani yapsam iyi hissedeceğimi düşünüyorum dediğin bir şey var mı? <chuckles> Ne mesela? <chuckles>
<chuckles> Var. E <chuckles> değişti mekân değiştirmek, olduğum yerden ya bilmiyorum herhangi bir başka bir yere gi gitmek yani be bi San Marina'da falan olmak istiyorum böyle Güney Amerika'da herhangi bir yer. <chuckles> Ya orada teknik direktörlük falan yapmak istiyorum. Ya böyle bir şey olsa tamamen. <chuckles> Değişiyor, evet.
Tamam. A! <chuckles> E çok iyi. O. <chuckles> Daha olası, yani hemen uygulanabilir. Ondan bahsetmiştim.
Aynen. <chuckles> Hemen uygulanabilir. Bilmiyorum ki. Ya gerçekten, hani, şey olabilir. Mesela bu fiziksel aktivite dedim ya burada da şu an eksiklik gösterdiğim farkındayım. Hani, neredeyse 1 aydır falan, ııı, çok bir şey yapmıyorum, eee, fiziksel olarak. Ha bunu yaptığımda, hani, gerçekten evde vs. insanı yorabilecek bir şeyle uğraştığımda biraz daha böyle zihin başka bir şeyle meşgul olduğu için daha iyi hissediyorum. Hani, buna tekrar dönmek o şeyi yakalayıp işte bahsettiğimiz motivasyonu yakalayıp, eee, o spor salonuna tekrar dönmek, eee, bana iyi hissettirebilir.
Hımm. Anladım. Evet.